อืม ร้องเพลงกล่อมตัวเองนอนแล้วหลับเองด้วย โอ้โฮ เข้าใจ เลยค่ะ ว่า ทำไมคุณเนี่ยถึงชอบดู คือดูไปแล้วมันน่ารักเนาะ มันอยากยิ้มตาม มันอยากแบบว่า ให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ เหมือนมันสบายอะ ไม่เครียดอะเนาะ
ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ มัน มันสบายจริง ๆ ค่ะ แล้วเราไม่ต้องเครียดเลย แล้วก็ยิ้มตามไปจริง ๆ นะ เราก็ยิ้มตามไปด้วยค่ะ เรารู้สึกว่า น้องเป็น เป็นเด็กอายุ 2 ขวบที่เหมาะกับวัยมาก ๆ เลย เขาแสดง ออกมา ในทุก ๆ อย่างอะค่ะ มัน มันเหมาะแล้วมันมีความไร้เดียงสาของเด็ก 2 ขวบอะ มันไม่ ไม่เกินเด็กไป เออ อย่างเงี้ย เราก็จะชื่นชอบมากเป็นพิเศษ ที่เป็นพิเศษกว่านั้นก็คือพอดีเราเป็นคนภาคใต้ด้วยอะนะคะ แล้วพอน้องพูด
อืม
พูดกับคุณยายเป็นภาษาใต้ ร้องเพลงพวกเนี้ยเป็นภาษาใต้ เราก็จะรู้สึกว่า ดีจังเลย ครอบครัวเนี้ยค่ะ เขาไม่ลืมภาษาถิ่นเนาะ เขาก็ยังสอนเด็ก ๆ ให้ พูดภาษา ใต้ให้ได้ด้วยอะค่ะ อืม
อืม อืม จริงด้วยนะคะ ฟังดูแล้วเนี่ยก็เข้าใจเลยแหละว่า ทำไมหลาย ๆ คนถึงหลงรักน้องเนาะ แบบว่าแค่คลิปเด็กอะ ทำไมถึงเป็น viral ได้ยังไง? แบบจากฟังที่คุณพูดแล้วก็เข้าใจเลยอะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ นอกจากคลิปเด็ก ๆ แล้ว ตะกี้ได้ยินคุณบอกว่า เป็นคอนเทนต์สัตว์ อยากจะรู้เลย ว่า เป็นน้องหมาหรือน้องแมวค่ะ? แล้วก็มาจากช่องไหนบ้าง? อะไรเงี้ยค่ะ
ใช่